Vielleicht hatten wir das, ich erinnere mich nicht daran. Ähm, aber ich erinnere mich an an mehr so Rotkohl, Klöße, ja, weil das immer schon das war, was ich, äh, auch lieber mochte einfach. Ich war noch nie so 'n großer Fleischesser- wie ich ja vorhin gesagt habe- es hat mir noch nie so supergut geschmeckt. Ähm, ja, deshalb. Mhm.
Mhm. Mhm. Mhm. Verstehe. Ah, okay. Mhm. Ja. Mhm. Wie war es denn dann bei anderen Familienmitgliedern, beispielsweise bei deinem Vater, ja? War der dann eher so Richtung Richtung Fleisch und ja, erzähl da gerne mal ein bisschen mehr.
Ja, also an Mhm, ja, anfangs auf jeden Fall, ne? Also je in ma in je jünger ich war, desto mehr natürlich, aber es hat sich ja generell auch mit der Zeit jetzt total verändert. Ähm, und mehr Leute sind ja 'n bisschen bewusster und ändern ja auch ihre ihre Ess Essgewohnheiten und so weiter, so 'n bisschen dementsprechend. Ähm, je öfter und je mehr ich und auch natürlich, als dann meine Mutter da mit eingestiegen ist äh, auf das Fleisch verzichtet haben, hat er das auch immer mehr gemacht. Also es am Anfang hieß es dann immer noch so, dieser typische Satz, so: „Ich brauche das ja, aber ich brauche ja das Fleisch“, ne? Also, es man kennt es, den Spruch. Ähm, und ja, man aber man meiner Meinung nach die beste Methode, jemanden irgendwie dem Vegansein oder Vegetarischsein- wie auch immer- näherzubringen, ist einfach, zu kochen und zu zeigen, was man denn für coole Sachen eigentlich machen kann halt, ne? Also, ich hab zum Beispiel auch 'n
Mhm. Mhm. Absolut, ja. Mhm. Mhm. Mhm. Ja, ja. Mhm. Absolut, ja, ja. Mhm. Ja, das klingt sehr einleuchtend. Mhm.
Mhm, ja, habe das 'n veganen Braten halt zum Beispiel dann gemacht, so 'n gefüllten veganen Braten letztes Jahr zu Weihnachten. Ähm, und das war super. Also, da hat keiner an Weihnachten Fleisch gegessen und das war also kein Problem. Ja.
Mhm. Mhm. Ja, was war das dann konkret, ja, für 'n für 'n Ersatz, ja? War das dann auf auf was für 'ner Basis bestand dann dieser Braten, sag ich mal? War das dann irgendwie so Erbsen, oder
Ähm, was hatte ich denn da drin? Ja, genau, also als Protein hatte ich, glaube ich, 'n bisschen Bohnen und dann ist die Basis noch mit Champignons, weil die den Geschmack halt bringen. Man kann viel mit Pilzen machen generell. Ähm, und dann gibt's halt als Panade ist dann auch oft Weizenbasis, weil Weizen sich auch ganz gut als, äh als Fleischersatz eignet, wenn man's richtig, ähm richtig zubereitet. Ähm, es gibt dann auch so was, das heißt Seitan. Weiß ich nicht, ob das 'n Begriff ist, aber es ist auch halt aus Weizenbasis. Äh, und das, ja, da kann man also wenn man weiß, wie man's zubereitet, kann man da echt gute Sachen mit machen, ja.
Tofu oder wie kann ich mir das vorstellen? Mhm. Mhm. Verstehe. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Ne, das sagt mir jetzt Mhm. Ja, das das höre ich auf jeden Fall heraus, ja? Da sind einem fast keine Grenzen, äh, gesetzt, ja, so wie ich das, äh, dir dir entnehme. Ja, wie ist es denn dann auch so? Nehmen wir jetzt mal so 'n konkreten ähm, ja, diese Spaghetti auch noch mal an von Anfang mit den Gorgonzola-Soße. Wer hat habt ihr das dann gemeinsam gekocht dann? Dass einer zum Beispiel die Nudeln aufgekocht hat, einer hat dann zum Beispiel die Soße gemacht? Wie war da auch so die Aufteilung innerhalb der Familie?